Ah-ah.
Uhm, lo hanno preso. Sì. Quindi
Certo, cioè vabbè comunque succede, eh, magari magari anche involontariamente, non credo che l'abbiano investito così intenzionalmente. Dai.
Sì, è stata diciamo la modalità con la quale ce l'hanno detto, nel senso che ci hanno chiamato quelli che lavorano lì, perché, mhmm, lui avev li aveva, uhm, morsi. Un un cane buonissimo che ha paura degli altri, ehm, cioè dico
Ah. Ah certo, ora se se se era ferito e e c'è c'è tipo tipo dopo che era stato investito lì è morto.
Esatto, hanno provato a prenderlo
Ah certo, certo, no.
con un sacco di juta in testa.
Ah.
Quindi ca capisci bene che eh, avevano il problema
Eh certo, un po' il già il trauma, che ha avuto del dell'investimento, poi si si vede così costretto, no?
Esatto, esatto bravissimo. Sì, e e hanno chiamato per sapere se avesse tutti i vaccini fatti. Lui chiaramente è chippato, è vaccinato, c'ha tutto quindi poi, ci dissero che insomma camminava trascinandosi, ma era sera, io questa campagna ce l'ho a 100 chilometri dalla città dove vivo, e quindi la mattina dopo all'alba, sono partita per andare a recuperarlo. Uhm, l'ho trovato in un vallone che piangeva. Uhm, una scena terribile, però, mhmm, me lo sono portato a casa, e io ho avuto per tanti anni un Bull Terrier, 17 anni. E poi è mancato perché chiaramente era diventato anzianotto ma la cosa che mi remp riempie più di f di gioia con lui
Certo. Ah. Certo. Certo, vabbè l'età per per limiti di età.
Sì, esatto. La cosa che mi rende più felice con lui, è che è un cane che ogni giorno mi mi stupisce, perché fa una cosa divertente o diversa, insomma, mi ha dimostrato di essere un esserino resiliente. Ecco. E tu invece?
Certo. Quindi adesso sta sta con te, sta sta sta a casa con te adesso?
Sì, sì, viviamo insieme. Sì, sì, sì, sì.
Mh, non sta più in campagna.